Ja, also, ich muss muss sagen, das das ändert sich bei mir auch eigentlich immer. Also, früher hatte ich immer gedacht, ich möchte 'n Haus direkt am Meer irgendwo, also, wo du dann gleich so zum Strand gehen kannst, und, ähm, im Sommer schwimmen gehen, im Winter einfach, wenn's kalt und windig ist, egal einfach trotzdem am Strand langlaufen, ne? Und, äh ja, je älter ich werde, desto mehr sehe ich eigentlich so die negativen Seiten. Es ist immer so windig, will ich immer die lauten Wellen hören? Oder reicht nicht doch 'ne Woche im Urlaub? Oder oder was ist, wenn so 'n Unwetter kommt, ne? Und irgend so 'n Hurrikan kommt und überschwemmt alles? Also ja.
Haus, ja. Ja, auch schön. Ja. Ah. Ja, okay. Aber, äh, wohnst du jetzt im Moment gerade nicht am Meer, oder?

Ja, ne, aber, äh, ich komme halt trotzdem zu Fuß eigentlich, äh, schlecht irgendwohin. Es ist äh, sind wenige Bürgersteige. Es ist einfach nicht auf Fuß Fußgänger ausgelegt hier, wo wir wohnen und also, auch so, ähm ich denke jetzt, wenn man älter ist, dann will man auch nicht immer, äh, sich ins Auto setzen, um einkaufen zu gehen oder f man kann es vielleicht auch nicht mehr, ne?
Ja, okay. Mhm, okay. Ja, ja, klar, ist die Frage. Na gut, ich hoffe doch, dass es doch schon noch ewig geht, aber <laughs> ja. Ja, ja, okay. Ja, klar, okay. Also, du du denkst schon eigentlich eher an dein, äh, älteres Leben jetzt, also dann, ja? Weil du bist
<laughs> Ja. Ja, genau, genau. W wenn ich mal so in Rente gehe, <chuckles> das dauert noch, ab das dauert noch, ja. Aber
Ja, aber das dauert ja noch. Mhm. Bei dir du bist so was so Mitte 40 oder so oder so um den Dreh?
Ja, ja, genau, so um den Dreh, ja. Mhm, äh, e ne, was ich damit eigentlich nur sagen wollte, <chuckles> so das Traumleben, das ändert sich ja, ne?
Ja, okay, okay, dann habe ich ja richtig geraten. Ja. <chuckles> Ja, im Laufe des Lebens absolut. Ja, ja, ganz klar.
Ja. Also, die Vorstellung, also, hm Mhm. Wenn man so als Kind denkt also, erst mal dachte ich: „Ich will nie heiraten, ich will keine Kinder.“ Dann irgendwann dann trifft man jemanden, denkt: „Oh ja, Kinder wären doch schön. Das wäre doch jetzt mein Traum, 'ne nette Familie.“ Also, so so <chuckles> und ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, und dann hat man die Familie, denkt man: „Ui, ui, ui, ui, ui.“ <laughs> Anstrengend, ne? <laughs> Ja, ganz klar. Ja. Wie viel Kinder hast du?
<laughs> Ja, ja, ganz genau. Mhm. 2. <chuckles> Und du?
2, okay, genau. Ja, auch 2. Mhm. Ja, ja, 2 Mädels, ja.
Mhm, mhm.